Bener, terus kadang kan kita berpikir nih ya, "Ya, udah, kalau lagi beli suruh aja korek, atau nggak kita yang aduk deh, mau lihat." Iya nggak sih, Mas? <laughs> Heeh.
Mhm mhm. Mmm, mhm. Iya iya iya, benar. Jadi pengen buktiin langsung, gitu kan ya?
Heeh, tapi biasanya kan orang yang suka nyebar-nyebar berita nggak baik tuh, eee, ya nggak bisa membuktikan gitu kan? Kalaupun disuruh buktikan belum tentu itu, eee, betul nyata, gitu ya.
Mmm, mhm. Iya iya. Benar. Heeh. Mhm. Iya, benar. Iya, dia juga belum tentu maksudnya dia, apa namanya, dasarnya dari mana nih diam, eee, nyebarin informasi kayak gitu, gitu kan ya, yang bikin kadang-kadang kas kasihan tuh yang tukang jualannya, gitu kan ya, dia. Kadang mungkin
Heeh. Iya, betul. Heeh. Iya, itu kan nggak bijak banget, ya?